Tính ra là cái gì quá nó cũng không tốt chứ bạn nhỉ. Cả là những cái việc mà sử dụng những cái ứng dụng filter ở trên mạng, rồi xong đó là những cái can thiệp, ừm, liên quan đến thẩm mỹ đấy. Cái gì quá nó cũng không tốt, đúng không? Và cái việc mà giữ nét đẹp tự nhiên thì nó cũng là quan trọng hơn đấy. Thế thì không biết là bạn có học qua được cái điều gì về cái việc mà phân biệt hình ảnh thật với lại giả mà đã qua chỉnh sửa ở trên mạng chưa?
Ừm, ừm. Ừm, thực ra là mình sẽ nhìn vô cái bối cảnh, nếu mà cứ cong vẹo nghiêng méo đó thì có thể là nó s ừm, dùng một cái biện pháp nào để nó làm cái việc mà chỉnh sửa rồi. Bây giờ thì trí tuệ nhân tạo phát triển rất là nhiều và mọi người rất là dễ chỉnh sửa luôn, từ một cái điện thoại là có thể, a, bóp mặt này kia rồi. Nhưng mà nếu mà bạn, ờ, nghiên nghiên cứu nhiều về sắc đẹp á, thì bạn cũng có thể, ờ, học những cái khóa mà tự trang điểm nè, mình thật ra mình hổng có bài xích trang điểm đâu, lâu lâu có những cái trào lưu cũng rất là đẹp và các bạn, à, xuất hiện ngoài đời á thì nó cũng tôn trọng cái, ơ, ánh mắt của người khác rồi cũng, ơ, tôn trọng chính mình nữa. Đó, cho nên là mình có thể đầu tư một chút xíu về mấy cái đó, thì mình nghĩ là, ừm, cũng tốt. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, tính ra